Teknoloji iletişimimizi nasıl etkiliyor sence?
Ya, bence, öyle bir noktaya geldik ki artık teknolojisiz böyle iletişim neredeyse kuramıyoruz gibi. Yani, her anımızda bir teknoloji, işte, telefonda WhatsApp'tan, işte, toplantılar, online toplantılar, işte, aileden WhatsApp'tan fotoğraflar, FaceTime'lar falan derken, hani, bu en temeli ama, eee, birçok buluşma görüşme artık, bence, dijital bir ortamda yapılıyor, yani, eskiden oturup bir kahve bile içerken ofiste şimdi bana Teams'den, eee, kahve diye toplantı daveti gelir oldu. O yüzden, yani, çok hayatımızın her yerinde, bence, elektrikler giderse, eee, yanarız bir şok oluruz diye düşünüyorum, yani.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Evet, ya, anladığım kadarıyla, iletişim kuramaz hâle geldik dediğin için tahmin ediyorum i teknoloji gelişmediği zaman da, aslında, bir iletişim kuruyordun. Biraz bana aktarabilir misin? Hani, böyle, gözünün önünde nasıl bir gelişim oldu? Hayatında nasıl bir değişimler yaşadın bu gelişimde? Biraz bunları öğrenmek isterim senden.
Hı hı. Ya, e Tabii, tabii ki, ya, ben kendimi, aslında, şanslı bir jenerasyon olarak görüyorum çünkü, yani, ben, böyle, çocukken, falan, cep telefonları, falan, daha, böyle, yeni çıkmaya başlamıştı, internet yeni gelmişti, onun, böyle, bir bağlantı sesi vardı. İnternetteyken, ben, ev telefonu meşgul çalardı. Annem kızardı, "Kızım, arayanlar bulamayacak, işte, kapat interneti," falan, derdi. İşte, faks makinesi nasıl çalışıyor, falan, hep, böyle, bunu konuşurduk, falan. Eee, şimdi, hani, böyle, o günlerden bugünlere geldiğimize bakıyorum, yani, internetle, tabii, çok büyük bir değişim, globalleşme geldi ama şimdi, bir de, bunun üzerine yapay zekâ eklendi. Eee, sosyal medya çılgınlığı başladı. Ya, böyle, ilk Facebook, Facebook'tu, Meta oldu, Metaverse'ler, işte, arttırılmış gerçeklikler, sanal gerçeklikler, yani, böyle, bambaşka dünyalar, eee, çıktı. Ya, bunlar, aslında, beni heyecanlandırıyor da, eee, ama bir yandan da, böyle, o kadar hızlı gelişiyor ki, hani, nereye gidecek, ne olacak, tam öngöremiyorum. Yani, böyle, nesiller arası, eee, böyle, farklar olmaya başladı, bence. Teknolojiyi kullanabilenler, biraz kullananlar ve kullanamayanlar, adapte olamayanlar gibi. Imm, <smacks lips> o da biraz ayrıştırıyor durumu.
Hıı. Neden? Ha. <chuckles> Evet. Evet, evet. Hı hı. Hı hı. Değil mi? Hı hı. Hıı. Hıı. <chuckles> Evet. Ya ne güzel aslında diyorsun ki hani, ben aslında faks makinesi nasıl çalışıyor, daha onu bilemezken onu onu düşünürken. Bir anda üzerine işte cep telefonu çıktı, internet geldi, eee, WhatsApp falan çıktı, sosyal medyalar çıktı. Bir anda, hani, beni heyecanlandıran bir şey. Çok güzel bir şey böyle bir şey olması ama bir de diyorsun ki mesela, "Nesiller arasında fark da biraz açılıyor." Diyorsun. Mesela burada tam olarak ne demek istedin biraz bundan bahsedebilir misin rica etsem?
<chuckles> Aynen. Hı hı. Aynen. Hı hı. Evet. Tabii, tabii ki. Ya, mesela WhatsApp böyle çok arada, hani, böyle bir şeydi hem böyle internet geldi. Akıllı telefonlar. Mesela benim anneannemin de akıllı telefonu var. WhatsApp'ı var. Hatta Facebook'u da var şu an. Başta böyle tepkiliydi. "Yok ben istemiyorum." falan diyordu. Eee, sonra bütün torunları, şunlar, bunlar, herkes yurt dışına gitti. Herkes oradan bir fotoğraf paylaşıyor. Bir arada oturup konuşsak bile işte annem diyor ki: "A, işte bunu gördün mü fotoğrafta ne güzelmiş. A, işte şuraya gitmiş. Bunu yapmış." Eee, anneannem de ne yapsın? "Bana da açın bir Facebook madem." falan dedi. Sonra anneannemi bu ortama, dünyaya soktuk. Ama mesela şimdi bazen WhatsApp'tan yazıyor. İşte, mesela WhatsApp'tan 1 fotoğraf gönderiyorum. Sanki Facebook fotoğrafına yorum yazıyormuş gibi. Torunumla güzel bir gün falan diyor mesela. <chuckles> Platformlar karışıyor falan. Ama hani kullanma çabası yani, bile çok tabii çok önemli ve çok güzel, eee, ya da mesela ben şimdi anneme, eee, yapay zekâyı biraz daha kullanın demeye çalışıyorum. Hani, böyle, atıyorum evde kalan malzemelerin mi var, ne yemek yapsam sor ya da işte mesela bahçeye 1 tane masa, sandalye almış, "ne renk minder alayım" dedi. Bak dedim, gir yapay zekâya, çek fotoğrafını hangi renk minder olur, sana görsel de çizsin. "Ona göre karar ver." falan dedim. Bu acayip şaşırıyor. Yapamıyor mesela. Çok kolay bir şey aslında ama niye yapamıyor, bilmiyorum mesela. Olmuyor. Derken, eee, yani şey oldu. Böyle, böyle yani alışabilenler, alışamayanlar, bir yandan da her şeyini hani yapay zekâ, robotlar, işte sanal gerçekliklerde yaşayan bir dünya var yani. Benden daha da küçük jenerasyon. Tamamen bunun ortasında doğmuş biri. Benim yeğenim mesela onların evine gittiğim zaman bana diyor ki "gel seni kiminle tanıştıracağım." Kiminle? "Alexa, işte, merhaba de ablama." diyor mesela. Imm, çok ilginç bir nesiller arası bir fark geliyor, oluyor diye düşünüyorum aslında. Bu da iletişime yansıyor hâliyle.
Evet. <chuckles> <chuckles> Ha ha. Hı hı. Çok tatlı. <chuckles> Hıı. <laughs> Hı hı. Hı. Çok güzel. Hı hı. Hıı. <chuckles> Hı hı. Evet, değil mi? Hı hı. Hı hı. A. He he, evet, evet. Ne kadar güzel. Hı hı. Ya iş işte bahsettiğin gibi hani aslında anneannenden bahsettin de. Hani, onun WhatsApp grubunda paylaştığı resmi Facebook'taymış gibi yorum yazması. Aslında, hani, bir neslin ne kadar teknolojiyi aslında çok da anlayamadığını gösterirken diğer yandan da şöyle bir örnek veriyorsun. Eee, senden yaşça küçük yeğenin seni böyle odasına çağırıp bu, hani, Amazon'un Alexa cihazıyla, hani, onunla seni konuşturup bak kiminle tanıştıracağım deyip, sanki canlı bir arkadaşmış gibi onunla tanıştırmaya kadar gidiyor. Yani aslında baktığın zaman <swallows> nesiller arasında ne kadar da fark olduğunu senin anlatmandan çok iyi anlayabiliyorum burada. Peki, ben bir de şeyi çok merak ediyorum. Hiç mesela, <tsk> eee, hani 2 örnek isteyeceğim sende. Eee, anneannenle mesela iletişime geçerken teknolojinin ne gibi faydaları oldu ya da ne gibi zararları oldu? Bir de yeğeninle mesela iletişime geçerken teknolojinin ne gibi faydaları ya da zararları oldu? Hani böyle gözle görülür şeyler var mı? A, ne güzel oldu, anneannemle işte FaceTime yapıyoruz. Onu da uzaktayken, yurt dışındayken görebiliyorum. Yeğenim de işte ya da işte, çok fazla bana yazıyor, Instagram'dan yazıyor. Facebook'tan yazıyor gibi ve farklı, farklı şeyler var mı? Konular örnekler var mı acaba ailende?
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Evet. Aynen. Aynen, aynen. Tabii. Hı hı. Hı hı. Aynen. Hı hı. Var, var, var. Kesinlikle var. Mesela anneannem de aynen de tam dediğin gibi bir örnek. Yani işte FaceTime yapıyoruz, WhatsApp'tan görüntülü konuşuyoruz ama annemin WhatsApp'ı bozuldu bir gün aranmıyor. Eee, çok üzüldü mesela sizi göremiyorum artık, bu WhatsApp niye çalışmıyor. Mesela o büyük bir, böyle onun için bir kayıp oldu ve hani aslında başta WhatsApp'ı ne yapayım ben falan derken böyle görüntülü bizlerle konuşamaz olunca acayip morali bozuldu. İşte ona Anneler Günü'nde hediye aldık falan. Hatta yeni 1 telefon falan. Acayip sevindi. Ama mesela bazen sesli arıyorum. Eee, onda da hep böyle görüntüsünü göstermek istiyor. Elinde bakıyor falan, göremiyorum diyor. Mesela hani görüntülü arayamayacak bir durumdayım belki o an. Ama hep görüntülü aramamı bekliyor mesela falan. Onun da hani böyle bir arası ve şeyi yok. Eee, ama bu gençlerde gerçekten daha da farklı. Yani gençlerde çok daha interaktif her şey. Yani mesela anneannemle yaptığım FaceTime'da ben hani böyle görüntü het maksimum görüntülü ya da hani aslında arama yapmak istiyorken mesela yeğenlerimle yaptığım konuşmalarda, işte, konuşurken bir anda gözünün önüne emoji koyuyor. İşte ne bileyim, işte bir hareketler çıkartıyor. Alt yazı açıyor. Bir anda mesela konuşurken geçen gün, telefonunun ekranını yansıtıp WhatsApp'tan, işte bir oyuna girip oyundan bir şey gösteriyor falan. Yani o da, onu aynı uygulama bile olsa, yani, en son çıkan özelliği neyse onu bile kullanıyor hatta. Ben bazılarını ondan öğreniyorum. Eee, yani düşününce çok böyle şey, eee, ayrışıyor gerçekten. Ne kadar kullandığınla, ne kadar keyif aldığınla, eee, aslında biraz da ilişkili aslında diyebilirim sanırım.
Hı hı. He he. Ya. <chuckles> Hı hı. Ya, çok tatlı. Evet. <laughs> Hı hı. Hı hı. Heh. Değil mi? Evet. Hı hı. Evet. <chuckles> He he. Evet, değil mi? Ne güzel. Hı hı. Hı hı. Anladım. Ya ne kadar farklı ilişkilerin var bak şimdi anlattığın zaman. Değil mi? Hani anneannelerin orada kullanamaması, zorluk çıkartması, hani yapamaması, buna üzülmesi, sizin ona hediye almanız, hani, tekrardan kullanılabilir hâle gelmesi. Bir de diğer tarafa bir gidiyorsun. Yeğenin var küçücük ama sana aslında yeni özellikleri öğreten kişi hâline gelmiş artık. Eee, ne kadar farklı şeyler, ne kadar ilginç şeyler değil mi? Ya. Hı hı.
Hı hı. Evet. Aynen. Hı hı. Ya çok ilginç. Ya, mesela bunu deyince benim aklıma şey geldi. Şuna hep şaşırıyorum. Ya, ben anneanneme öğretiyor işte anneme, annem anneanneme ya da yeğenim bana öğretiyor. Yani teknolojiyi aslında ya, düşününce Amazon'un başındaki adam yani neredeyse benim anneannem yaşında bir adam belki ya da hani yine de en azından benden büyük insanlar bunu geliştiriyor. Ama en çabuk adapte olanlar çocuklar ve çocuklar büyüklere öğretiyor teknolojiyi. Yani hedef kitle de zaten biraz daha genç nesil herhâlde veya onlar daha çabuk adapte olabiliyor. Ama şeyi de anlamıyorum. Yani bu kadar yapay zekâ dünyasındayız. Niye, yani, mesela, kendi kendimize bunları öğrenemiyoruz da işte annemler bana soruyor ben ona soruyorum. Hani böyle nı neden yani yapay zekâ bu kadar böyle her şeyi düşünüyor. Eğitimde çok iyi, kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabiliyor. Ama biz niye yine de bazı platformları, uygulamaları, teknolojileri öğrenmekte, iii, insanoğlu olarak, eee, çok kolay yapamıyoruz bunu. Onu da anlamıyorum aslında.
Hı hı. Elbette. Hı hı. Evet, evet. <chuckles> Hı hı. Anladım. Yani, anlamadığım bir konu da var, aslında, burada. Bu kadar gelişmiş teknolojilerde, bu kadar insanların kolay kullanılmasının sağlanması için geliştirilen yapay zekâlar. Şimdi diyorsun, bu, aslında, kolay kullanılabilecek platformları bize öğretmede neden zorluk yaşıyor, onu da anlamıyorum. Niye bir adaptasyon problemi var, diyorsun. Peki, sence bu senin, hani, eee, hayatında bir etki ediyor mu? Burada sana yardımcı olmaması ya da, işte, bu, eee, iletişim anlamında, hani, mesela, kullandığın bir uygulamayı örnek veriyorum, WhatsApp üzerinden iletişime geçiyorsun. Bir baktın artık arama biraz daha farklı yapılıyor. Ya da, işte, bir grup konuşmasının içerisine girdin çok daha farklı. Hiç böyle şey oluyor mu, böyle? Ya, eskiden ne güzeldi. <swallows> Manuel bir telefonu elime alırdım, numarayı girerdim ya da kişiyi bulurdum tek tuşla basardım iletişime geçerdim. Şimdi biraz daha sanki işler biraz daha mı zor oldu gibi mi düşünüyorsun? Yoksa daha mı kolay oldu noktasındasın?
Hıh. Hı hı. Aynen. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, ben hiç daha zor olduğunu düşünmüyorum ama çok daha fazla yeni, böyle, teferruat var, yani, bu birazcık da sosyal medyadan kaynaklanıyor, bence, aslında. Ya, atıyorum, fotoğraf çekmek çok güzel, çok iyi kameralar da var ama, eee, 50 tane filtre var, mesela. Bunlara gerek var mı ya da, hani, emoji'ler memoji'ler yani, bir sürü, eee, şeyler var, yani, bunlara gerek var mı? Gülen yüz yıllardır gülen yüz, yani, 80 farklı şekline gerek var mı? Ben belki de biraz daha minimalist yaklaşıyorum, yani, fonksiyonel ama, hani, dı çok fazla çeşitlilik ve şey olunca da, ya, inanılmaz, böyle, bir, ya, bir anda benim telefonuma bir gruptan, böyle, 80 tane emoji veya sticker geliyor. Hani, mesela, onun da amacını anlamıyorum. O bana, böyle, enerji israfı falan gibi geliyor, mesela. Yani, biraz daha, böyle, minimalist birazcık daha, yani, teknolojiler gelişsin, uygulamalar gelişsin ama biz ihtiyacımız olanı kullanalım ya da, böyle, her şeye, hani, böyle, tüketim toplumu iletişimde de bu böyle. İşte, hani, eee, sosyal medyada bir ar işte, arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla iletişimde kalacağız diye, işte, 10 tane fotoğraf, 20 tane story bir tatilden 15 tane post falan gibi bir noktaya geldik, bence. Eee, çok maruz kalıyoruz veya bırakıyoruz, bence, etrafımızdakileri. Orada biraz sıkılıyorum, sanırım, ben.
Hımm. Hı hı. Hı hı. Evet. <chuckles> Evet. Evet. Aynen. Evet. Hımm. Hı hı. Evet. <chuckles> Değil mi? Evet. Anladım. Anladım. Bir, aslında, teknolojinin olması iletişimimizi güzel, iyi bir şekilde etkiledi. Daha rahat iletişim kurabiliyoruz ama iletişim kurduğumuz zaman kullandığımız, eee, şeyler çok çeşitli oldu. İşte, bu emojiler çeşitli oldu, sticker'lar çeşitli oldu. O eski basitlik kalmadı diyorsun ve senin de hoşuna gitmeyen taraf bu, aslında. Şimdi sen bunu söyleyince benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Sen, mesela, eskiden iletişim kurarken, mesela, yüz yüze iletişim kurarken ama şimdi ya da, böyle, hani, işte, Zoom üzerinden, işte, Teams'ten bahsettin, Teams'te bir toplantıya giriyorum, dedim. Ya da dedin ki, mesela, anneannemle, hani, eee, WhatsApp üzerinden görüntülü bir görüşme gerçekleştiriyorum, dedin. Bunların arasında sen yüz yüze iletişime geçmeyi mi tercih edersin? Bu şekilde mi iletişime geçmeyi tercih edersin? Ya da farkları, böyle, büyük farklar nedir, sence, bu yüz yüze iletişime geçmekle teknolojik bir ortamda iletişime geçmek arasında? Biraz da bundan bahsedebilir misin rica etsem?
Hı hı. Evet. Aynen. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. I hı. Tabii, tabii ki. Ya, şöyle, zaten bir bi ya, bir bağ, bir ilişkin varsa k oturmuş, kurulu benim anneannemle olduğu gibi ya da, mesela, çok yakın arkadaşlarımla olduğu gibi ve, hani, bu insanlarla i sürekli yüz yüze görüşme imkânım yoksa, işte, yurt dışına taşındın, bir şey oldu. Gerçekten bu, işte, WhatsApp'tır, Zoom'dur, Teams'dir neyse bunlar, eee, o ilişkiyi, bence, güçlü tutmada çok yardımcı. Çünkü zaten tanıdığın, bildiğin bir insan 5 dakika bir görüntülü görüştüğün zaman onun hayatına hafta yani, a bilgileri alabiliyorsun, hani, l olup biteni anlayabiliyorsun, sen aktarabiliyorsun. Bunlar çok iyi ama yeni birini tanımaya çalışıyorsan bu iş yerinde olabilir, yeni bir işe başladıysan, örneğin, ya da yeni bir insanla tanışacaksan, bir arkadaşlık kuracaksan, bence, orada yüz yüze, eee, görüşmenin beraber fiziki o aynı ortamda olmanın etkisi büyük diye düşünüyorum. Yani, o yüzden, aslında, bağları, temeli atarken, bence, yüz yüze görüşmeler çok değerli ve önemli ama o temel atıldıktan sonra, belli bir çerçeve oluştuktan sonra bunu bu teknolojileri kullanarak çok daha hızlıca geliştirip büyütebilirsin. O konuda da bu platformlar yardımcı diye düşünüyorum.
I hı. Evet. Evet, evet. Hı hı. Hı hı. Hımm. Evet. Hımm. Anladım. Aslında, 1 tarafı tercih etmiyorum da 2 taraf da uygun benim için. Ama, hani, eee, daha hızlı, daha verimli kullanabilmek adına ilk başta görüşmeleri <swallows> yüz yüze yapabiliriz ki, hani, biraz daha samimiyet olsun, insanlarla bir iletişimimiz olsun. Ondan sonra da teknolojik ortamlara geçebiliriz. Bu sayede daha hızlı bir şekilde, daha verimli şekilde iş görüşmelerimizi yapabiliriz diyorsun, mesela. Doğru anlıyorum, değil mi?
Hı hı. Evet. Aynen. Aynen, aynen, aynen böyle diyorum. Yani, ikisi de olmalı ama her şeyin yeri ve zamanı mı var diyelim. Bilmiyorum. İkisi de olmalı ama.
Süper. Ha ha. <chuckles> Çok güzel. Eee, çok teşekkür ederim verdiğin cevaplar için. Çok bilgilendirici oldu benim için. Her şeyin yeri ve zamanı var. Teknolojiyi de, iletişimi de doğru yerlerde kullanmak lazım diye noktalandıralım. Çok teşekkür ederim, tekrardan sana.
Aynen. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi benim için de. Eee, görüşürüz.
Benim için de öyle. Teşekkür ederim, görüşmek üzere. Hoşça kal.